อยู่ ก็ จริง ๆ อะ บอกว่าถ้าช่วงวัยรุ่น เนี่ย แทบจะไม่ได้วางแผน ทางการ เงินเลยค่ะ เดือนชนเดือน ใช้มาเท่าไร ก็ไป หมด เหมือนแบบประสบการณ์ชีวิต ฉันซื้อประกบ ประสบการณ์ชีวิตเท่านั้น อะไรอย่างเงี้ย แต่พอเลือกที่จะ อา ใช่ ใช่ แต่พอเริ่มที่จะแบบวาง แผน ว่า เราจะมีลูกแล้วนะ เราก็เริ่มที่ จะ เออ เก็บเงินมากขึ้น เพราะว่าค่าใช้ เรารู้เลย ว่า ค่าใช้จ่าย เราอะต้องแบบ เพิ่มขึ้น แน่นอนค่ะ พอ พอเราวางแผน เราก็ เพราะเรา เราเริ่มเห็นว่า เฮ้ย เรามีเงินในบัญชี มากขึ้นอะ เราก็เริ่มแบ่งส่วนแล้วว่า ส่วนนี้เก็บไว้ ส่วนนี้บริษัทให้มา คือให้มันเพิ่มพูน ดีกว่าเก็บไว้เฉย ๆ แล้วมันไม่ได้แบบเพิ่มขึ้นมา อย่างเงี้ยค่ะ อืม ใช่
อือฮึ อืม อ๋อ ค่ะ อ๋อ อา ก็ใช้คุ้มแล้ว ใช้คุ้มแล้ว <laughs> ค่ะ อืม อะฮะ ค่ะ อืม อืม อือฮึ อืม ค่ะ อ๋อ ลงทุน อะไรอย่างงี้เนาะ อ๋อ เออ เนาะ แบบว่าเงินมันเฟ้อขึ้นทุกวัน แล้วช่วงนี้แบบเฟ้อแบบว่าตู้มต้าม ๆ มาก แล้วถ้าเราไม่แบบ ไม่มีพื้นฐานความรู้ แล้วเอาไปฝากแค่ธนาคารเพื่อแบบ <tsk> ดอกเบี้ยที่ไม่น่าจะทันการเฟ้อของเงินหรอก อะไรอย่างงี้ ใช่ไหม มันก็น่าจะแบบว่า <tsk> ไม่โอเคหรอก เออ แต่ถ้าเราเรียนรู้การที่จะแบบลงทุน โอ้โฮ แต่ช่วงนี้ลงทุนอะไรได้บ้างเนี่ย? ลงทุนหุ้น ก็แบบดูผันผวนเหลือเกิน <sighs> อืม แล้วอันนี้ปกติลงทุนด้านไหนเหรอคะ?
อา ค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ใช่ ใช่ ค่ะ อืม อืม เห็นด้วยค่ะ อืม เอ่อ ก่อนหน้าเนี้ยเราเคยทำ Day trade มา แต่ว่าพอเรามีลูกอะ เราก็ไม่ค่อยมีเวลามานั่งดูกราฟ หรือว่ามานั่งแบบติดตามข่าวสารแล้ว ตอนเนี้ยก็เลย เอ่อ เปลี่ยนเป็นในเรื่องของกองทุนแทน แล้วก็ให้ โบรกเกอร์เป็น ดูแลค่ะ ใช่ เราก็ยอม จ่ายเงินไป คนที่เขามีความรู้ช่วยเราดีกว่า อะไรอย่างเงี้ย อืม ค่ะ แล้วเรา ก็
อือฮึ อืม อ๋อ ค่ะ อืม อ๋อ อ๋อ ค่ะ อืม แล้วอันนี้คือแบบว่าถ้าเราซื้อกองทุนเนี่ย คือแบบว่า เอ่อ แล้วเรามีโบรกเกอร์ นี่คือเขาดูแลเราในส่วนไหนบ้างเหรอคะ? เพราะว่าถ้าแบบเราไม่มีความรู้เลยเนี่ย เราจะไปแบบลงทุนตรงนั้น ได้ไหม? หรือว่าเราต้องมีความรู้จากการเทรดมาก่อนหน้า อะไรยังไงบ้างไหมคะ?
ค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ อืม อืม คือจริง ๆ อะ เราว่า ถ้าใช้โบรกเกอร์อะ ไว้จับ อาจจะต้องมีความรู้นิดหน่อยว่า การทำงานมันคืออะไร เพราะว่ามันก็คือความเสี่ยง เราก็ต้องยำ ยอมรับ ความเสี่ยง ด้วย อย่างงี้ ใช่ ไหมคะ แต่ว่าโบรกเกอร์หน้าที่ของเขาก็คือลงทุนให้เรา แล้ว รายได้ ที่เขา ได้อะ ก็คือ อ่า เปอร์เซ็นต์จากกำไรที่เขาทำได้ให้กับเรา ใช่ เพราะฉะนั้นเขาก็อยากให้เราได้ กำไร
อือฮึ อือฮึ ค่ะ อ๋อ อะฮะ อือฮึ อืม อืม <sniffs> อือ แล้วมันมีแบบว่าให้โบรกเกอร์ดูแล แล้วแบบว่าเขาพาเจ๊ง อะไรอย่าง งี้ มีไหมคะ?
ค่ะ

GameStop คือยังไงเหรอคะ?
อา GameStop เนี่ยมันเป็นบริษัทเกม ซึ่ง เราอะ ซื้อไว้ เพราะคิดว่า เอ๊ย เกมอะมัน คงแบบ แบบมันคงไม่หาย ไป
อะฮะ อ๋อ พวกเกม NFT อะไรอย่างงี้ไหม?
อ่า มันเป็นร้านขายเกมที่ขายเกมทุกประเภทเลยค่ะ PS5, PS4 Nintendo เป็น บริษัทเกมเป็น เชน ใหญ่ใน อเมริกา ซึ่งเราอะคิดว่า สามี เรา เป็นคนชอบเล่นเกม แล้วก็มีคน เล่นเกมเยอะแยะเลย เราก็เลยเก็บไว้ แต่ตอราคาไม่ได้สูง มาก นะคะ เราซื้อมาแค่ แบบ ห้าดอลลาร์ $5 อะไรอย่างเงี้ย อืม ก็ ขึ้น ๆ ลง ๆ ยังไม่ดี เท่าไรเก็บไว้ แต่มันมีช่วง หนึ่ง ที่คน อะ พวกแบบ พวกรายย่อย อย่างเงี้ย พวก พวกที่ เทรดรายย่อยอะ เขาอะโมโห พวกแบบ พวกรายใหญ่ที่แบบว่า โอ้โฮ การเทรดส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแบบ เอ่อ บริษัทใหญ่ ๆ ที่เป็นการ รัน ตลาดนี้ เขาก็เลยรวมตัว กันค่ะ ปั่น ปั่น ไอ้ ตัว GameStop เนี่ย จนจาก ราคา ปั่นให้ มันขึ้น ใช่ค่ะ ซื้อเข้าซื้อออก ซื้อเข้า ซื้อออก เงี้ย ใช่ จนมัน ราคา ขึ้นไปแตะ $1,000 ค่ะ ต่อตัว จาก ห้าบาท ใช่ แล้วเรามีอยู่ 10 ตัวตอนนั้นน่ะ โอ้โฮ! ฟันแบบ
อ๋อ อ๋อ อะฮะ ๆ อะฮะ อืม อือฮึ อืม อะฮะ ค่ะ ค่ะ อ อะฮะ อือฮึ อะฮะ อือฮึ ๆ ค่ะ อะฮะ ปั่นให้มันขึ้นไปเหรอ? อะฮะ ค่ะ โอ้โฮ! จาก ฿5 เป็น 1,000 เหรอคะ? โอ้โฮ! อู้ฟู่เลย ใช่ไหม โอ้ แล้วมันปั่นแล้ว ที่ ล แล้ว มันได้แบบว่าผลักลงมาไหม หรือว่ามันก็ปั่นเรื่อย ๆ เลย?
โชคดี เลยค่ะ ใช่ ใช่ อืม โอ้โฮ ตอน นั้นน่ะ ก็ตอนนี้ ตอนนี้ตกเรี่ยราดแล้วค่ะ แต่เราอะก็เหลือ เก็บไว้ ตัวเดียวนะ เพราะตอนนั้นน่ะราคามัน ค เอาจริง ๆ ขายตัวเดียวเราได้กำไรมา พันเปอร์เซ็นต์ แล้วอะ อืม
อ๋อ อะฮะ อืม เออ มัน 1,000% เลยนะ แบบจาก ห้าบาท เป็น 1,000 อะ แล้วตอนนั้นซื้อไว้เท่าไรเหรอคะเนี่ย? โอ้โฮ ล
ใช่ ใช่ ตอนนั้นน่ะ มีอยู่ประมาณ 5 ตัว สิ 10 เกือบ ๆ 10 ตัวค่ะ แต่ แต่เราเริ่มปล่อยเรื่อย ๆ เพราะมันเริ่มปั่น มันจาก ห้าบาท อะ มันขึ้นมาทีแบบ 200 คือ 200 เราก็ว่าเยอะแล้วนะ เราก็เริ่ม ขายออกละ สองร้อย แล้วก็เคิ่ม เริ่มขายออกทีละตัวแล้ว เราก็เริ่มดูขึ้นไปว่ามันจะได้ไปถึงสุดเท่าไร อย่างเงี้ย เออ แล้วเราอะ ขายไปสุดอยู่ที่ประมาณ 700-800 ค่ะ อืม ใช่
อะฮะ อืม อืม อา ใช่ ๆ ๆ โอ้โฮ เออ อืม เออ อ๋อ แต่มันก็ทะลุไป 1,000 อีก ใช่ไหม 1,000 เท่าไรเหรอคะ? 1,000 แบบ 1,000 เป๊ะ ๆ เลยหรอหรือยังไง?
ใช่ เออ ประมาณแบบประมาณพัน ๆ กว่า ๆ อย่างเงี้ยค่ะ เพราะตอนนั้น เราขายไปหมดแล้ว เออ ใช่ แต่ แต่ตอนเนี้ยมัน พอเขาปั่นไปช่วงหนึ่งเหมือนเขา เขาแค่
โอ้ พัน กว่าอีก อืม มันตัด ปั่นนานไหมคะ? ร หรือว่ามันปั่นแค่แบบคืนเดียว อะไรอย่างเงี้ย
เป็นช่วงเวลาแค่ คืนเดียวเองค่ะ 2-3 วัน ช่วงนั้นอะ อืม
อ๋อ คืนเดียวจาก ฿5 โอ้โฮ! ต่างประเทศก็มีการปั่นหุ้นอย่างงี้เหมือนกันเหรอคะเนี่ย? นึกว่ามีแค่ไทย <laughs>
ใช่ เรานี่คือแบบ โอ้โฮ ใจเต้น ตึกตัก ๆ ๆ คือแบบ รอลุ้น คือ "ฉันจะขายตอนนี้ดีไหม? หรือฉันจะรอ ฉัน จะขายตอนนี้เลยไหม? หรือฉันจะ" อย่างเงี้ย แต่ว่า เอาจริง ๆ ใจเราอะไปตั้งแต่ สองร้อย แล้ว <chuckles>
โอ้ เออ <chuckles> อือฮึ ค่ะ <chuckles> ใช่ไหม จาก ฿5 ไป 200 มันก็เยอะแล้วนะ โอ้โฮ อันนี้ไปเป็น 1,000 เลยอะแบบอยู่ดี ๆ 1,000% ว้าว
ใช่ ใช่ อืม 200 นี่เรา โอเคแล้ว เราไปแล้ว อะไรอย่างเงี้ย แต่เราก็เก็บไว้ ดู ใช่ ตัวสุดท้ายเนี่ย เราปล่อยไปที่ 700 อืม ใช่ค่ะ
ใช่ ๆ อืม อือฮึ โอ้ เออ แค่นั้นก็กำไรจุก ๆ แล้วค่ะ แล้วตอนนี้มันเท่าไหร่คะเนี่ย? มันลดจาก ห้าบาท หรือเปล่า?
อืม ตอน ต ตอน นี้ไม่ได้ดูเลยค่ะ <chuckles>
น่าจะ แล้ว แล้วหุ้นตัวนี้มันเจ๊งไปเลยไหมหรือยังไง?